والله آه، أفتكر في أيام الابتدائي هو الدراسات دي كانت في الابتدائي صح والّا في الإعدادي؟ لأ، ما تقول لي فن
آه. آآ، في الدراسات م لأ، في الابتدائي في الب
آه، الد الدراسات في الابتدائي آه، أفتكر مُدرِّسة الدراسات آه. آه، أنا مش مُتذكّر أوي بس كانت مُدرِّسة الدراسات بتاعتي كانت م ك آه، كنت باحبها كانت طيبة جدًا و وكان شرحها كويس برضه وكانت بتدعمني كده مثلًا لو لو أنا يعني عملت حاجة غلط، حلّيت غلط أو حاجة، كانت بتنصحني بالراحة، وكنت إيه، وكنت باحس ب ب باحب حصّة الدراسات برضه ع ن هي برضه فيها حكايات، أنا باحب الحكايات ومش عارف إيه، ك كنت باحب التاريخ يعني آه. ف فكانت جميلة. وأفتكر برضه <chuckles> أنا على طول باحب مدرسين مدرسات الرسم اللي هي حصص الرسم فكنت باحبّها مش عارف ز زي كل الأطفال يعني، حصّة الرسم كانت بتبقى جميلة برضه وبتبقى المُدرِّسة بتاعتها بتبقى جميلة كده وطيبة، فكنت باحب حصة الرسم برضه آآ، ومدرس
وفي الإعدادي برضه، يعني ما على حسب إمم. حلو أوي. إمم. جميل، إمم. إمم، إمم. أكيد. إمم. حلو أوي. جميل آه. إمم، إمم. يعني واضح م واضح إن أنت بتتعلّق أكتر بال بالقيم الإنسانية اللي عند المدرس، مش بس مثلًا هو شاطر والّا لأ، لأ أنت بتحب مثلًا المدرس اللي دمّه خفيف أو المُدرِّسة اللي بتعرف تحكي قصص أو المُدرِّسة ال اللي مثلًا بتدّيكم حاجة بسيطة وفنّية زي الرسم، فده حقيقي والّا والّا والّا أنت لأ، أنت في سبب تاني؟
إمم. لأ، لأ، عندك حق فعلًا، عندك حق فعلًا والله أنت أنت قُلت كلام مُمتاز، فعلًا يعني أنا بيهمّني الشخص اللي بيدّيني قبل المادة العلمية يع كمان، يعني أنا أحب أكون حابب الشخص اللي بيدرّس لي، عارف لو أنت كاره المدرس أنت مش هتبقى حابب إنّك تبُص في وِشّه أصلًا، و ولا إنّك تتعلّم منّه حاجة ودي وده موجود كتير المدرسين والله أنا أفتكر مدرس وه كان سبحان ال ما أعرفش هو مدرس والّا هو من الناس اللي هو الأخصائيين الإجتماعيين وأنا صغيّر برضه يعني أفتكّر موقِف وِحش جدًا آآ ومش عارف الناس اللي هي بتبقى بتبقى شغّالة في المَدرسة اللي ما بتعرفش هو مدرس والّا مش مدرس اللي هو بيخش لك حصّة.
إمم، إمم. جميل. إمم. أيوه. بالضبط، أيوه. أكيد. إمم. أيوه، أيوه. إمم، بيعمل يعني بي بي ع عنده دور إداري أكتر من إن هو مدرس مثلًا.
آه. بالضبط، أفتكر المدرس ده دخل مرّة مش عارف ك ك كان الفصل بيتكلّم أو كده ف فو فالمفروض إن هو عاقب ب بيعاقب الأطفال وكده، فأنا كنت من الأطفال اللي اتعاقبت، ف فأنا أفتكر إن هو جِه مش عارف مسكني من وداني كده ماسكة قعد يقرُص فيها كده أنا م مش عارف أنا مش عارف أنا كبير أهو، كبرت أهو و ولسه ولسه فاكر ال الموقِف ده، وح وحاسس الإحساس ال و ودني وجعتني فعلًا ساعتها، بس بصراحة أنا ما قُلتش لحد من أهلي مش عارف ليه، بس أنا ل ل <chuckles> لو رجع بيّا الزمن ساعتها أنا كنت كنت قُلت لأبويا أو حاجة، فده كان كان موقِف وِحش من المدرس، ما أعرفش هو مدرس والّا إيه، كنت صغيّر بقى ساعتها، بس ده موقِف ما ما قدرتش أنساه يعني.
إمم. ماشي. إمم. إمم. إمم. أيوه، أيوه، أيوه. إمم. إمم. جميل.